<chuckles> เออ วึง ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดูแบบน่ารักเหมือนกันนะคะ แบบว่าจริง ๆ พี่ก็ปลอบใจแบบนี้ ก็ทำให้แบบว่า เออ เราก็มีแบบว่า มองว่า เฮ้ย แบบ แบบนี้คือแบบขนาดเศร้าแล้วอะ พี่ยังไม่ร้องเลย คุณพ่อก็ยังจำ เอ่อ ก็ยังไม่ร้องเลยอะ ยัง คิดไหมคะ?
อือ อา ค่ะ อา ใช่ ๆ คุณพ่อยังไม่ร้องเลย อย่างเงี้ย แล้วเราก็ร้องไห้ แต่ แต่คือเรามีพวกนะ เพราะคุณแม่ก็ร้องไห้เหมือนกัน ก็แปลว่าเราแบบเราอินเหมือนกันทั้ง 2 คนไง สงสารชีวิตดาวพระศุกร์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ร้องไห้ด้วยกัน 2 คนค่ะ แต่พอ พอ ด คือตอน ตอนที่มันร้องไห้ เราไม่ได้รู้สึกว่าน้ำตาเราไหล คือมันกำลังอินกับละครน่ะ มันยังไม่รู้สึกว่า เฮ้ย น้ำตาไหลตอนไหนแล้ว อืม ค่ะ
<chuckles> ค่ะ มันซึ้ง ๆ เหรอคะ? อ อ๋อ หมายถึงว่า มันไหลออกมาแบบว่าไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมคะ? แบบว่ามันกำลังอินกับ ละครอยู่ อย่างงี้เหรอคะ?
ค่ะ อืม ใช่ ๆ เพราะน้ำตาเราไหล แล้วอันนู้ก็หันมาแซว แล้วเรา ป เรารู้ตัวว่า เรารู้ตัวว่าเราร้องไห้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเขาแซว พอเขาแซวแล้ว มันก็ มันก็ดีนะ มันทำให้อารมณ์เรากลับมาเป็นปกติอะ มัน มันไม่เศร้าแล้วอะค่ะ เออ มันก็กลายเป็นขำด้วยกัน
อืม เออ ค่ะ เหมือนมีเรื่องอื่นให้ทำ ทำให้คิดแทน อย่างงี้ใช่ไหมคะ? เขาเป็นญาติกับเราใช่ไหมเนี่ย อะไรอย่างงี้ หรือเปล่าคะ?
อา ใช่ค่ะ ใช่ <giggles> เออ ๆ ใช่ มันก็ถามว่า "ดาวพระศุกร์เป็นญาติกับน้องเหรอ?" พี่งง <chuckles> "ร้องไห้ทำไม?" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ตลกกันไป ค่ะ เออ ใช่
<chuckles> อือฮึ <laughs> พี่ก็ช่างตั้งคำถาม อย่างงี้ ใช่ไหมคะ แล้วอย่างงี้เคยมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างไหมคะ หรือว่าไม่ถึงกับทะเลาะก็ได้ แบบว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เพราะว่าเนื้อเรื่อง หรือว่าการตัดสินใจของตัวละครไหมคะ?
ค่ะ

ปกติเรานั่งล้อมวงกันเลยค่ะ นั่งเป็น ล่อง ล้อมวงกันเลย เมื่อก่อน จะ จะ นั่ง นั่งพื้นเนาะ ไม่มีโต๊ะทานข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะนั่งพื้นกัน แล้วก็นั่งล้อมวงกันอยู่หน้าทีวีค่ะ จำได้ว่า เอ่อ ทุกคนก็จะดูละครเรื่องเดียวกัน แล้วก็ดูกันไป รับประทานกันไป แล้วก็จะมีการ เอ่อ เหมือน เขาเรียกอะไรนะ เหมือน เหมือนวิพากษ์เหรอคะ คุยกันเรื่อง ของ ของตัวละครด้วย ทำไมไม่ทำอย่างงั้นล่ะ ทำไมนางเอกถึงเป็นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
โอ้ ค่ะ อือ อ๋อ อ๋อ ร่วมกันแบบว่าคิดวิเคราะห์ร่วมกัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่ละคนก็จะแชร์ความรู้สึกกันออกมา โอ้โฮ ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าอบอุ่นเหมือนกันนะคะ คือแบบว่านั่งล้อมวงทานข้าว แล้วก็พูดคุยกันไป ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ มีฉาก หรือว่าโมเมนต์ไหนบ้างคะที่ทุกคนในบ้านเนี่ยนะคะ จะต้องแบบอุทาน หรือว่ามีหัวเราะพร้อมกันไหมคะ พอจะจำเหตุการณ์ที่จำได้ชัด ๆได้ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ถ้า ถ้าเป็นละครเย็นเลยเนี่ย จะจำไม่ค่อยได้ค่ะ มันจะมีละครตอนกลางคืนมากกว่า ที่เรามานั่งรวมกัน แล้วมันเป็นฉากที่ อ่า จำได้ว่าตอนนั้นมันเป็น มันเป็นละครที่ดังมาก ๆ เลย ตอนนั้นดาวพระศุกร์มั้งคะ
อืม อ๋อ ค่ะ ดาวพระศุกร์ ค่ะ คือทุกคนในบ้านก็ชอบแบบดูพร้อมกันเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นดาวพระศุกร์ อา คือ ถูก ใช่ค่ะ ทุกคนจะ นั่ง นั่งดูทีวีกันเลยแล้วแบบ แล้วดาวพระศุกร์อะ ชีวิตเขาจะรันทด ตลอดเลย น่าสงสารทุกฉากเลยค่ะ นั่งดูไปก็ร้องไห้ไป คุณแม่ร้องไห้ เราร้องไห้ เออ ใช่ แล้วก็ เอ่อ จะมีคุณพ่อกับพี่ชายที่เขาจะแบบเขาจะหัวเราะเรา เพราะเราร้องไห้อะ เออ <chuckles> แล้วเป็นอะไรที่สนุกมาก นี่ค่ะเขาก็จะแซว
อืม อ๋อ <chuckles> พอคุณพ่อกับพี่ชายก็จะมา ค่ะ คือจริง ๆ ดูด้วยกันเลย แต่ว่า คุณ คุณแม่กับคุณลูกร้องไห้ด้วยกัน แต่คุณพ่อ กับ กับพี่ชาย ก็คือแบบว่าพากันหัวเราะ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ หัวเราะเรา เออ ตลกเราที่เราร้องไห้น้ำตาไหล แล้ว พอ พี่เขาเลยถามเป็นอะไร มากไหม? เป็น เป็นญาติกับดาวพระศุกร์เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles>